Ơi, bạn ơi, dạo gần đây á nha, cứ mỗi lần mà tập luyện nặng á, là mình cảm thấy cơ thể rất là, tr mệt mỏi và đau nhức cơ bắp luôn á bạn. À, đợi mãi, đợi mãi nó cũng không hồi đi á, mình cũng hông hiểu tại sao nữa. Ờ, cứ mặc dù là mình cũng có nghỉ ngơi sau tập luyện rồi nhưng mà nó vẫn cứ đau mãi thôi.
Ừm, ừm. Ồ! Vậy sao? Ừm. À! Ừm. À! Vậy là bạn đang gặp cái triệu chứng là bị đau cơ, đúng không, sau khi tập luyện? Thì không biết là bạn đã tập cái, à, loại hình, à, t thể dục thể thao nào vậy? Và cái lần gần đây là bạn có tập theo cái tần suất đều đặn hay không? Và cường độ liệu có, ơ, mạnh ngay từ đầu hay không hay là bạn tập từ từ vậy?
Ừm. Ừm, thì, ờ, cái mô cái loại hình tập của mình á thì nó nó, gọi là, nó rất là đa dạng luôn, à, từ những cái bài tập nhẹ nhàng như là chạy bộ nè, à, hay là chạy bộ hoặc là những cái bài tập nặng hơn một chút như là hít đất, hít xà, hoặc nhảy đó bạn, à và thậm chí là các bài bài thê bật kể cả mình cũng hay luyện tập thể dục thể thao như là cầu lông, đá cầu, rồi, à, ờ, đánh bóng chuyền nữa. Và đặc biệt gần đây nha, thì mình cũng có bắt đầu tập bắt đầu nâng tạ đơn đó bạn, để giúp mình cảm thấy là nâng tạ đơn để cho cơ thể phát cơ bắp nó phát triển hơn á.
Ừm. À! Chạy bộ, ừm. Ừm. À! Ồ! <laughs> Rồi, như vậy là bạn đã áp dụng rất nhiều cái hình thức tập luyện thể dục thể thao. Vậy, à, bạn cũng có nói là bạn tập cả tạ đơn, thì không biết là, ờ, bạn tập tạ đơn thì là bạn đang tập bao nhiêu ki-lô-gam vậy?
Ừm, thì hiện tại là ở mỗi ờ, tại vì mình cũng không phải là dân tập luyện quá thường xuyên á, mình mới chỉ tập gần đây thôi, nhưng mà mỗi bên là mình đang nâng khoảng tầm, à, à, 6 kilôgam đó bạn.
Ừm. À, bạn mới tập. À, mỗi bên là 6 kilôgam, ừm. Và đây cũng là à, thời gian gần đây là bạn cũng mới tập thôi chứ không phải là bạn đang duy trì đều đặn, đúng không?
Mỗi bên. Ừm. Ờ, đúng rồi, mình mình chỉ mới tập, ờm, tạ đơn gần đây thôi, còn trước đây thì mình chỉ sệt gọi là, chủ yếu là chơi các bài thể dục thể thao cũng như là, à, các bài tập, à, tự tập đà tại nhà như là hít đất, hít xà thôi.
Ừm. Ừm. À, như vậy là bạn cũng đã, ờ, tập nặng ngay từ đầu, bởi vì là ngay mới ngay từ đầu bạn tập tập, à, tay đơn thôi mà bạn đã tập 6 kilôgam rồi. Vậy không biết là bạn đang gặp cái tình trạng là bị đau mỏi nhức ở cái khu vực nào vậy?
Ừm, thì, ờ, tại vì mình mình nâng tạ đơn á, mặc dù chỉ là tạ đơn thôi nhưng mà mình, gọi là, mình nâng đủ hướng luôn đó. Mình rất là có rất là nhiều cái bài tập sáng tạo với cái cặp đôi tạ đơn đó luôn nên mà mình mình đau. Phải nói là mình cũng không biết là bao nhiêu nhóm cơ nữa nhưng mà đau ví dụ bắp tay nè nha, xong rồi đau cả cơ hông nữa, rồi, ờm, mình cũng có bật nhảy á, thành ra mình cũng có đau cả cơ bắp, bắp đùi và cơ ống, cơ cơ bắp chân nữa. Nói chung là đau gần như là toàn thân đó bạn, đặc biệt là các nhóm cơ chính.
Ừm. À, theo quá nhiều hướng, ừm. <chuckles> Đúng rồi. Ừm. À. Ừm. À, rồi. <chuckles> Vậy là bạn bị đau toàn thân, ừm. Vậy khi bị đau như vậy ấy thì, à, nó có ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn không và bạn có cảm thấy là đêm đang đang ngủ ngon ấy, tự nhiên thấy nhói một cái và tỉnh giấc giấc hay không?
Ừm. Ừm, nó ảnh hưởng rất là nhiều luôn nha, tại vì, ờ, nếu mà mình chỉ nằm xuống không ngủ thì mình thấy là nó cũng dễ đi vào giấc, nó không đến nỗi mà đau nhức đến nỗi mà, kiểu như, mình không thể ngủ được vì đau nhức. Nhưng mà ban đêm á, đặc biệt là những lúc mà mình cựa á, thì tự nhiên cái mình cựa cái mình thấy đau nhói lên một cái là mình tỉnh giấc luôn. Mà nhiều và mà nhiều lúc á nha, mỗi lần như thế mình bực tức mình muốn chửi luôn á, nhưng mà mình, kiểu như, không biết chửi ai hết.
Ừm. Ừm. À, à, rồi, ừm. <laughs> Đúng rồi, vì đau quá mà. Vậy đau như vậy thì chắc là, à, cái sinh hoạt hàng ngày của bạn nó cũng sẽ bị ảnh hưởng, đúng không? Nhiều cái thao tác là cảm thấy là nó cũng sẽ bị khó khăn, đúng không?
Ừm, đúng rồi, thì hiện tại vì đau á nên mà mình cũng chỉ dám làm những việc nhẹ nhàng thôi. Đôi khi cúi cũng hông dám cúi luôn á bạn, tại vì mỗi lần cúi là cơ hông nó lại đau à, và cũng không dám làm những cái việc nặng như là bưng vác hay là chặt, à, gọi là, phát cỏ gì cả, mà hầu như là mình chả làm gì cả, mình chỉ, à, loanh quanh làm những việc nhẹ nhàng để giúp cho mình có thể sinh hoạt ăn uống thôi.
Ừm. À! Đúng rồi. <laughs> <laughs> À! Đúng rồi, thì cái việc là bị đau cơ chắc chắn là ảnh hưởng rất nhiều đến cái sinh hoạt hàng ngày. Vậy không biết là khi mà bạn tập như v thế ấy, bạn cũng mới đầu thì bạn đã tập, ờ, tạ tay ở tất cả các hướng thì, ờ, bạn có thường xuyên uống nước này, hay là có bổ sung thêm cái chất, ờ, thực phẩm chức năng hay chất dinh dưỡng gì không?
Ừm, thì mình cũng chưa thực sự tìm hiểu về cái cái cái chế độ dinh dưỡng khi mà luyện tập á, nên mà, à, mình chỉ uống nước lọc thôi bạn và mỗi lần mà khát thì mình cũng uống rất là nhiều nước lọc nha. Một ngày chắc mình uống cũng h hơn 2 lít nước lọc á.
Ừ hứ. À! Rồi. Như vậy là bạn cũng, a, có tập trung uống nước nhưng mà còn cái, a, chế độ dinh dưỡng thì bạn cũng chưa chú ý đến. Vậy ngoài cái việc là bị đau cơ hông rồi các cơ ở trên cơ thể đấy, thì, ờ, bạn có cảm thấy là, ờ, người bị, à, dạng như là cảm cúm này hoặc là bị, ờ, mệt mỏi gi gì trong người không?
Ừm. Ừm, thì mấy cái bệnh như là cảm cúm thì mình cũng chưa thấy đâu, nhưng mà rõ ràng thì cái đau cơ dẫn đến cơ thể mình mệt mỏi hơn rất là nhiều đó, đặc biệt là mình cảm nhận những cái giấc ngủ của mình á, ờ, đôi khi là, mặc dù là, gọi là, mỗi lần mà mình mình mặc dù là mình đã ngủ đủ giấc rồi á, nhưng mà lúc mình thức dậy á, mình vẫn cảm giác người mình nó bị đuối đó bạn. Ờ, mình nghĩ là chắc cái việc này nó cũng xuất phát từ cái việc mà mình tập luyện quá sức. Chắc là vậy.
Ừm. À! Ừm. À! Rồi. Ừm. Như vậy là cái việc tập luyện quá sức và kèm thêm có thể là cũng đang, ơ, chưa đủ chất dinh dưỡng nên là cơ thể bạn cảm thấy là mệt mỏi và người nó không có sức lực gì cả, đúng không? Vậy thì, à, chắc chắn là điều đầu tiên bạn cần phải xem lại về cái khối lượng của cái tạ, xem là, ờ, khi mà bạn tập nhiều hướng như thế thì nó có quá sức hay không? Thì, ờ, với những cái người mà mới tập từ đầu thì, ờ, mình nghĩ là bạn nên tập từ những cái mức tạ nhẹ trước với các bài tập đa dạng thì bạn nên có thể là thử với mức tạ từ 2 đến 3 kilogram một tay trước khi tăng lên 6 kilogram. Bởi vì, ờ, với một người bình thường mà nâng 6 kilogram và nâng rất là nhiều hướng khác nhau thì sẽ rất dễ dẫn đến chấn thương. Vì thế nên là, ờ, bạn nên xe xem kỹ lại các bài đầu tiên là bài khởi động trước khi tập, cái thứ hai là bạn nên
Ừm. Ờ. Ừm. Ừm.
chuyển cái mức tạ xuống ở cái mức basic, mức, ơ, nhẹ nhất trước từ 2 đến 3 kilogram trước, sau khi mất tầm khoảng 2 tuần đến 1 tháng, nó đã quen rồi thì bạn có thể chuyển lên mức tạ cao hơn, thì điều đấy giúp cho cái cơ của bạn nó sẽ quen dần và nó không bị đau cơ ngay từ đầu ấy.
À! Ừm, đúng rồi ha. Ờ, thì mình cũng hay nghe mọi người nói là cái việc mà khởi động trước khi tập luyện một cái bộ môn nào đó là cái việc rất là quan trọng á. Nhưng mà bản thân mình thì lại hay bị lười, ờ, kiểu như mình thấy, ờ, thôi thì cứ vào nâng đại đi là cũng giống khởi động rồi, nên mà mình cũng chưa bao giờ thực sự có một cái buổi khởi động đúng nghĩa trước buổi tập được cả. Còn cái vấn đề nâng tạ nha, ờ, thì, ờ, thì mình cũng thấy mình mình mình lại cứ nghĩ là nâng càng nặng thì cái cơ bắp nó lại càng phát triển, chứ mình cũng hông ngờ là cái việc mà nâng nặng quá nó cũng gây ảnh hưởng đến cơ bắp của mình nữa.
Ừm. À! Vậy à, ừm. <laughs> Đúng là cái việc nâng ta nặng thì nó giúp cho cơ bắp phát triển thật, nhưng mà ngay từ đầu mà đã tập nặng luôn ấy thì cơ bắp nó chưa kịp thích ứng với cái việc tăng cái sức, ờ, khối lượng cao ngay từ đầu ấy, thì nó sẽ dễ gây ra chiến th chấn thương. Do đó thì bây giờ mặc dù là bạn cũng đã tập nặng rồi thì bạn nên bỏ cái việc là tập nặng này tiếp tục, và bạn có thể là thay thế bằng cái cách là bạn tập nhẹ hơn, kèm thêm là ăn uống, ngủ đủ giấc này và cũng có thể bổ sung thêm một số, ờ, các loại vitamin liên quan đến, ờ, các nhóm cơ, ví dụ như vitamin A, hoặc vitamin E, nó sẽ giúp cơ của bạn hồi phục nhanh hơn này. Thì với những cách như vậy thì bạn có thể là trong vòng 1 tuần đầu thì việc là mình có thể là tập nhẹ, hoặc là tạm dừng cái việc tập tạ nặng đi để cơ thể mình hồi phục trước, sau đó thì bạn có thể quay trở lại những cái bài khởi động và tập tạ nhẹ từ đầu để có thể bắt đầu lại.
Ừm. Ừm, vậy là mình cũng sẽ, gọi là, để đâu đó khoảng một tuần để cơ thể mình có cũng có thể nghỉ ngơi, đúng hông? Ờ, và kèm với đó thì là sẽ là quan tâm đến cái chế độ ăn hơn, cũng như là tăng cường các, a, thực phẩm bổ sung về vitamin giúp cho cơ thể hồi phục tốt hơn, đúng hông bạn?
Ừm. À, đúng rồi đó bạn. Cái chế độ dinh dưỡng cũng rất là quan trọng đó. Và nếu mà bạn vẫn cảm thấy là cái việc, ờ, có thể là, ờ, đau cơ ấy thì bạn có thể là dán tạm những cái khu vực đau đấy bằng Salonpas này, các, ờ, miếng dán này, hoặc là nếu mà đau quá thì bạn có thể là đi, ờ, ờ, xông hơi mát-xa chẳng hạn, nó, thì nhờ người đấm bóp cho thì chắc chắn là nó cũng sẽ giúp cho cái cơ nó được giãn nở và người ta có ch chuyên môn và kinh nghiệm, thì cái việc đau ấy nó cũng sẽ giảm bớt rất là nhiều trong cái triệu chứng. Thì bình thường có thể mất 1 tuần nhưng mà với cái liệu pháp, ờ, trị liệu mát-xa thì, à, có thể chỉ mất 2 đến 3 ngày là bạn đã có thể trở lại cái trạng thái gần như hoàn toàn bình thường rồi.
Ừm. À! Ừm. À, cũng đúng ha, thì mình cũng chưa bao giờ tìm đến những cái giải pháp, a, từ bên ngoài đó đâu. Ờ, đặc biệt là dù đi mát-xa á thì mình cũng, a, hơi ngại những cái vấn đề như thế. Thì nói chung là chắc là mình cũng sẽ thử tìm hiểu những cái, a, giải pháp đó để áp dụng cho bản thân, thử xem là, ờ, nó có mang lại sự cải thiện hông nha.
Ừm. Đúng rồi. À, bạn cũng có thể thử tìm hiểu xem, cũng, ờ, tìm những cái quán, a, mát-xa lành mạnh nha bạn, chứ còn mát-xa mà chung chung ấy thì, à, rất dễ là có những cái kỹ thuật viên mà lại không đúng kỹ thuật thì, à, nhiều khi lại còn đau thêm nữa bạn. Và bên cạnh đó ấy, thì, à, nếu mà trong cái tình trạng mà bạn cảm thấy là đau nhức, mà nó gây ra cái tình trạng không ngủ được ấy, thì bạn nên đi thăm khám bác sĩ xem xem là để người ta chụp chiếu rồi chuẩn đoán cho bạn xem bạn có bị căng cơ, hoặc là cái khu vực nào dây chằng, hoặc là các khu vực dây thần kinh ấy bị chèn ép do tập tạ nặng hay không ấy. Thì bác sĩ cũng sẽ có những cái phương pháp, rồi những cái liệu trình để giúp cho bạn hồi phục nhanh hơn là việc là bạn, ờ, tự ở nhà rồi, à, à, nghỉ ngơi và cũng là, kiểu, để tự khỏi đấy, thì nó sẽ lâu hơn rất là nhiều.
<chuckles> À. <chuckles> Ừm. À! Thì bản thân mình đó nha, thì cũng chưa có các xuất hiện các triệu chứng như là, à, gọi là, dây chằng hay là sút cân hay là đau nghiêm trọng đâu, mình chỉ cảm thấy là mỏi cơ thôi, và nó cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình một chút chứ cũng chưa đến nỗi là nặng. Nhưng mà mình nghĩ là, trong tương lai thì mình cũng muốn nâng cái cường độ mình tập lên một chút để mình có thể phát triển cơ bắp mình lên á, cũng như sức khỏe của mình lên nữa thì mình nghĩ là những cái, ờ, những cái đề phòng trước những cái triệu chứng này cũng rất là cần thiết ha. Và nếu như mà trong tương lai thì mình, nếu mà gặp những cái triệu chứng nặng như thế này thì chắc chắn là mình cũng sẽ hỏi ý kiến bác sĩ và các huấn luyện viên để xem là, ờ, cách giải quyết những cái vấn đề này cũng như làm có thể có những cái phương pháp tập làm sao cho đúng để nó tránh ảnh hưởng xấu đến cơ thể nhất có thể.
À! Rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, bạn nói đúng đó. Và nếu mà bản thân bạn mong muốn được là, à, tập luyện để tăng các nhóm cơ của cơ thể để giúp cơ thể có cái thể hình đẹp hơn ấy, thì bạn có thể đăng ký thử một cái, ờ, gói lên đi đến phòng gym chẳng hạn và thuê huấn luyện viên, mình có thể là, tạm thời mình thuê thời gian ngắn hạn trước xem mình có phù hợp với cái huấn luyện viên đó không và phù hợp với phòng tập đó không trước. Thì khi mà có được cái người kinh nghiệm chỉ dẫn cho bạn ấy, thì những cái bài tập của bạn nó cũng sẽ là có gì đó là bài bản hơn, chắc chắn là bài bản hơn so với việc là bạn tự tập ở nhà hoặc là bạn search Youtube rồi các ờ, trên web để các bài tập ấy. Thì với việc là bài bản hơn thì nó sẽ giúp cho cơ thể của bạn thích ứng dần dần và tránh bị những cái chấn thương nghiêm trọng khi mà bạn gi khác hoàn toàn với việc là bạn tự ý tập ở nhà đấy.
Ừm. Ừm. Ừm, bạn nói cũng đúng ha. Thì trước đây mình cũng khá là ngại cái việc mà, ờ, thuê PT hay là huấn luyện viên kèm 1-1 với mình á, tại vì một phần là v về chi phí, phần thứ hai cũng là do bản thân mình cũng hông phải là một người, ờ, một người hướng ngoại nữa. Mình hướng nội nên mình h hay là ngại những cái triệu ch những cái vấn đề đó đó. Ờ, mà mình chỉ lên ờ, các mạng xã hội như là YouTube hoặc là các trang web để mình có thể xem hướng dẫn, ờ, tập luyện thôi, nhưng mà chắc chắn là những cái hướng dẫn đó nó cũng sẽ không bao giờ phù hợp với tất cả mọi người được. Ừm.
À! Rồi. Ừm. Chính xác đó, ừm, bạn nên, ờ, thuê PT và có thể đến phòng gym để người ta hướng dẫn, và nếu bạn ngại thì bạn có thể rủ một vài người bạn để đi cùng thì, ờ, sẽ tránh cái việc là bạn ngại ngùng khi mà cùng một mình đến phòng gym ấy. Điều này giúp cho bạn là vừa có người tập chung này, lại có người hướng dẫn ấy, thì chắc chắn là cái kết quả cũng như là cái việc là tránh chấn thương khi mà tập luyện cũng sẽ được giảm đi rất là nhiều đấy.
Ừm, ý này cũng hay nè, mình thì cũng có rất là nhiều người bạn đam mê tập gym nha, thì mình sẽ sẽ thử liên hệ với họ. Ừm, cảm ơn bạn nhiều lắm nha, thì bây giờ mình cũng, gọi là, có những cái hướng đi để có thể giải quyết cái vấn đề của mình rồi đó, và sau này mà có mà còn vấn đề gì thì mình sẽ hỏi bạn tiếp nha! Chào bạn!
Ừm. À! Không có gì. Ừm, nếu mà bạn có thêm câu hỏi thì cứ liên lạc với mình, hy vọng là cái sức khỏe của bạn cũng như là việc tập luyện của bạn có tiến triển trong thời gian tới nha. Bye bye!